โอ้โฮ! แต่ แต่ไม่เป็นไรนะ ผมว่าโอเคนะ แต่เราก็ฝึก ฝึก ฝึก คือ อ่า เซตน้อยลงอะครับผม เราไปทีละเบา ๆ คือละสเตป อา ไม่จำเป็นต้อง ทีเดียว อืม
<chuckles> โอ้ โอ๊ย อันนี้เป็น <chuckles> เป็น เป็น Power set ด้วยครับ คือน้ำหนักเพิ่มไปอะ เซตสุดท้ายนี่เล่นน้อย แต่ว่าเล่นจน fail ครับ <chuckles>
<laughs> ใช่ โอ้โฮ! ถ้าหักโหมเกินไป มันก็ทำให้ ร่างกายเราก็
อุ๊ย แต่ แต่มัน เบิร์น เร็วมากเลยนะครับ คือตอนนั้นผมเล่นนี่ น้ำหนัก น้ำหนักลงแบบสุดยอด แล้วก็ โอ้ มันขึ้นสวยด้วยครับผมว่า
อืม อา โอ้ นะ อา ผมคงต้อง ต้อง ต้อง ต้องไปทำ อ่า อย่างที่ทางบ้านได้กล่าวแล้ว ผมต้องไป ไปเพิ่ม ไปเพิ่ม อา ใช่ครับ ไปเพิ่มตาราง
<chuckles> <chuckles> ลองดูครับ คือ หลัก ๆ คือ พักให้น้อยลงครับ คือแบบว่าระหว่างเซตนี่ ไม่ถึง 1 นาที ผมก็ยกต่อนะครับ คือโหดร้ายมาก ตอนนี้ <chuckles>
โอ้โฮ ปรับให้น้อยลง ครับ โอ้โฮ! เก่ง มาก ๆ เลยครับ โอ้โฮ 1 นาทีไปยกต่อ ผม นี่พัก ประมาณกี่นาทีอะ? 5 นาทีมั้งครับ อืม ต่อเซต ขอบคุณเช่นกันครับ ไว้คุยกันใหม่ครับ สวัสดีครับ
โอเคครับ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ ครับวันนี้ ครับผม

ขึ้นมากเลยครับ เวลาทำกับเพื่อนเนี่ย อืม
สำหรับผมเหรอ? สำหรับผมนี่ยังไงก็ต้องเป็น แบดมินตันนะครับ เพราะว่าเรารู้สึกว่า อ ใช่ครับ เรา เวลาเราเล่นกับเพื่อนนี่ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่งคนที่แบบว่าตี ตีเก่งกว่าเรานี่เราจะชอบมากเลยครับ เพราะว่าเราจะรู้สึกว่า เรา เราจะมีแรงจูงใจว่าเราต้องหาวิธีชนะเค้าให้ได้ อะไรอย่างเงี้ย แล้ว แล้วทางของคุณล่ะครับ แบบว่ามีประเภทกีฬาไหนไหมครับ?
ครับ แบดมินตันเหรอ? โอ้ ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ อืม อ๋อ <laughs> อา ถ้าสม อะฮะ ทางผมเนี่ยครับ ต้องยกให้ ฝ คือถ้าบ้านเราก็ชอบกีฬาฟุตบอลครับผม อืม กีฬาฟุตบอล Futsal อะไรอย่างงี้ครับผม อาทิตย์ละครั้งครับ อ่า ทุก ๆ คืนวันอาทิตย์เราจะไปรวมตัวกันที่สนาม Futsal ครับผม ไปเล่นกีฬา คือมันก็สนุกไปอีกแบบนะครับ คือ ส สร้างความสัมพันธ์ต่าง คือคนละ คนละ อ่า เขาเรียกว่า คนละ คนละที่กันครับ อา ใช่ คน มีทุกวัยเลยนะครับผม ไม่ใช่เพียงวัย วัยเท่า เท่า เท่าผม แต่มีทุก ๆ วัยเลย เอ่อ ก็สนุกไปอีกแบบ คือแลกเปลี่ยนประสบประการณ์ Sharing อ่า
อ๋อ อา อืม คนละวัยครับ อ๋อ คน อืม <chuckles> อืม อืม
โอ้โฮ มีความสุขมากเลยครับ แต่ แต่ละอาทิตย์คือ จดจ่อว่าเมื่อไร เมื่อไรจะถึงวันอาทิตย์ เราจะได้ไปเตะฟุตบอลกันครับ อะไรอย่างงี้ อืม
อืม โอ้โฮ ถ้างั้นมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นแรงผลักดันให้เรามี ใช้ชีวิตเนาะ คุณเนาะ
ครับ

ใช่ ใช้ชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โอ้โฮ แล้วก็ อ่า ฝึกทักษะอะไรต่าง ๆ มากมายเลยครับ กีฬาฟุตบอล อืม
เออ ๆ ผมว่า ผมว่ามัน อือฮึ ผมว่าจริง ๆ มัน มัน มันก็ดีนะครับ การที่เราแบบว่าเป็นคนออกกำลังกาย แล้วเราพยายามหากิจกรรมทำร่วมกับเพื่อน อย่างเช่น ของคุณก็น่าจะเป็นฟุตบอล ของผมก็ จ จะไปตีแบด ใช่ไหมครับ เราก็เหมือน น่าจะเหมือนกันครับ เราจะ เขาเรียกว่าเราจะ เขาเรียกว่า แพลน ไว้ล่วงหน้าสัก 1 สัปดาห์ว่า เฮ้ย พอถึงวันนี้เราจะไปนี่ ๆ กัน ผมว่ามันก็เหมือนเรามีหลายอย่างเลยครับ เรามีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เรามีวันออกกำลังกาย เรามีวันที่เราได้พบเจอกับเพื่อนอะ คือมัน มันเหมือนกับมันครบรสมากในวันเดียวอะ การออกกำลังกายเนี่ย
ครับ เออ ครับ อือฮึ ใช่ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ได้เลยครับ อา ถูกต้องเลยครับ จริง อันนี้ความรู้สึกแบบว่า อ่า รู้สึกสุขใจครับผม เวลาได้อยู่กับเพื่อนที่เข้า คือ เข้าใจซึ่งกันและกัน อะไรอย่างงี้ครับผม อือฮึ มันทำ ให้ บรรยากาศนั้นดีอะ อืม ครับ
อืม จริงครับ เออ เพราะว่าบางทีถ้าเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยมันก็ มันก็เหมือนแค่เราไปกินข้าวเนาะ แต่กลับกัน ถ้ามันมีกิจกรรมนี่มันทำให้รู้สึกว่า เราได้อะไรมากกว่าเดิมครับ อีกอย่างหนึ่ง โอ้โฮ อันนี้ได้ ได้ออกกำลังกายด้วยครับ
อ๋อ <chuckles> ใช่ หลายอย่าง ใช่เลยครับผม ได้หยอกล้อ โอ้โฮ ได้ออกกำลังกาย ได้พูด คุย สังสรรค์ โอ้โฮ คืออาทิตย์ละครั้งเจอกันเนี่ย แบบมีเรื่องเล่ามากมายเลยครับผม เฮ้ย วันนี้ เจออะไรมาบ้าง? ค เฮ้ย ป โอ้โฮ วันนี้ วันนี้ต้องทำอย่างงู้นอย่างงี้ อะไร โอ้โฮ เยอะแยะมากมายเลยครับผม แต่ละคน เนี่ย โอ้โฮ
ใช่ อ โอ้ จริงครับ ยิ่ง ยิ่งต่างคนยิ่งทำงาน แล้วยิ่งเจอสังคมที่แตกต่างกันใช่ไหมครับ?
โอ้ ร่าย ใช่เลยครับผม คือเราก็ได้รับ อ้อ ประสบการณ์ คือในที่ทำงานของเขาก็เป็นอย่างงี้ ๆ ๆ โอ้ ก็ว่า นะ ก็ดีครับผม ทำให้เราโตมาก ขึ้น
อืม อืม อ๋อ บางครั้งที่เราคิดว่าที่ทำงาน บางครั้งที่เราคิดว่าที่ทำงานเราไม่ค่อยดีแล้วเนี่ย เราก็ต้องไปเปิดใจฟังของเพื่อนบ้างนะ เพราะว่าบางทีของเพื่อนอาจจะ แย่กว่า
ครับ อา ถูกต้องเลยครับ อันนี้ ใช่ <chuckles> ใช่ มันทำให้เราฮิตใจมากเลยครับ เฮ้ย เออ กำลังใจเรา ขนาดเราเนี่ย "เขายังสู้แล้วเราอะ เราก็ต้องสู้สิ" ใช่ไหม อื้อฮือ จริง แล้วก็มีทุกวัยไงครับ ตั้งแต่ 5 ส 5 ส 40 ขึ้นไป อะไรอย่างงี้ โอ้โฮ ผม คือก็ได้ฟังมุมมอง อ ในแต่ละวัยคือแตกต่างกันไป ทำให้เรา โตขึ้นนะ ผมว่านะ ความคิดความอ่านเราจะ
อืม เออ ใช่ครับ อืม อืม โอ้โฮ โอ้โฮ